Hay quá ha. Không ngờ là sau những cái hào nhoáng ở trên mạng xã hội, những cái điều mà đẹp đẽ, những cái điều mà hạnh phúc, thành công, vân vân ấy, thì lại là những cái câu chuyện rất là rất là đáng suy ngẫm. Thế thì, ưm, nếu như mà có thể, a, ừm, nhận xét về cái việc mà so sánh bản thân với người khác ở trên mạng á, thì bạn sẽ nhận xét về cái việc đó là như thế nào? Sau khi mà bạn đã trải qua những cái cung bậc cảm xúc từ nó nè, rồi cũng đã vượt qua được nó đó, thì bạn nhận xét ra sao về cái việc này? <chuckles>
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, ừm. Ờ. <chuckles> Ừm, thì, ờ, đấy chính là cái thời điểm mà mình nhận ra một cái điều đấy là ai thì cũng sẽ thể hiện cái, ờ, cái phiên bản đẹp nhất và tốt nhất của họ ở trên mạng xã hội. Có thể là bởi vì họ tìm kiếm một cái sự công nhận gì đó từ đám đông, hay là bởi vì chỉ đơn giản là họ muốn lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất của bản thân họ thôi. Nhưng mà đấy ừm, như là bạn có nói đấy, đấy là đem những cái ngày bình thường của mình so sánh với những cái ngày đẹp nhất của người khác, thì đấy không phải là một cái hành động thông minh và tỉnh táo và nó sẽ chỉ có thể ảnh hưởng đến chính cái tâm lý và cái tâm trạng của mình thôi, nên là sau đấy thì mình cũng đã có cái sự điều chỉnh đấy.
Ừ. Ừ. À. <laughs> <laughs> Ờ, đồng ý. Ô kê, ô kê. Nói chung là cũng, a, có một cái lời nhận xét rất là hay đến từ bạn, đó là bạn cũng nhận ra được sau một thời gian đắm chìm trong nó, đúng hông? Và cũng rút ra được bài học cũng khá lớn để, gọi là, thay đổi cái suy nghĩ của mình, ờ, khi mà lướt mạng xã hội, đúng hông bạn? <laughs>
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là cũng phải có tiếp xúc và có trải nghiệm thực tế thì mới đi đến được cái việc đấy là mình ý thức được là, à, lý do tại sao mình lại cảm thấy như thế và cái việc cảm thấy như thế thì nó có chính đáng hay không, nó có đúng hay không. Đấy, thì <chuckles> nói chung là cũng cũng phải trải qua cái việc là mình gặp bạn kia thì mình mới hiểu ra, mình mới nghiệm ra được cái điều đó đấy bạn ạ.

Ờ, thật ra ấy, thì, ờ, mình cũng đã phải đi qua một cái tr hành trình rất là dài để mình đạt đến cái, ơ, thời điểm là bây giờ. Khi mà mình lên trên mạng xã hội, mình nhìn thấy những hình ảnh đẹp và mình không có so sánh bản thân với họ nữa. Thì cái bắt đầu của nó, nó không hẳn là một cái hành động hay là một cái, gọi là, sự nhận ra gì từ bản thân mình cả, mà nó đến từ cái việc đấy là mình tiếp xúc với cả một cái người bạn, mà trước đấy là mình đã có một cái ấn tượng là bạn đấy có một cái cuộc sống rất tốt, một cái cuộc sống rất là hoàn hảo ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau khi tiếp xúc thì lại thấy là, à, mọi thứ nó không nó không đơn giản như những cái gì mà mình đã nghĩ á. Ừm.
Ờ. Hiểu. Ừm, ừm, ra là thế. Nói chung là cũng có những cái, gọi là, khó chịu lắm, đúng hông? Mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì, à, ừm, những cái lúc đó đó, à, bạn cũng có những cái hành động đầu tiên rồi, đúng hông? Vậy thì, à, về lâu dài á, thì bạn có cái, ơ, cái cái ừm, những cái, gọi là, bí quyết nào á để mà bạn không có bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái cái tài khoản mà ở trên mạng, rồi gây tiêu cực cho bạn nhiều vì họ đăng mấy cái quá tuyệt vời hông? <laughs>
Ờ, ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Ờ, thì thật ra là đấy, quay lại cái câu chuyện đấy là mình tiếp xúc với cả một cái người bạn mà trước đấy là mình nghĩ là cái cuộc sống của bạn ấy nó rất là hoàn thảo vì những cái gì mà bạn ấy thể hiện trên mạng xã hội ấy. Thì, à, mình mình tiếp xúc với bạn ấy và mình kết bạn với bạn ấy, và mình thực sự nói chuyện và tìm hiểu bạn ấy thì mình mới nhận ra là, à, hóa ra là những cái mà bạn ấy thể hiện nó không hoàn toàn là tất cả cái câu chuyện về cuộc sống của bạn ấy. Và ai cũng có những cái câu chuyện riêng, ừm, cũng có những cái khó khăn riêng và mình không nên đem so sánh với cả người khác, vì mình đang không biết là trong cuộc sống của người ta có những cái gì đang diễn ra á. Đó, thì ừm, sau đấy thì nó rất là thay đổi cái quan điểm của mình đấy.
Ờ. Ừm. À! Hay quá ta! Trời ơi, tính ra là cũng hay đó chứ! Hiểu nha, hiểu nha. Tính ra là bạn cũng, à, ừm, chịu khó bạn đi tìm tới và kết bạn với cái người đó, đúng hông? Để mà có thể, gọi là, trao đổi nè. <laughs> Ừm.
Ừm. <laughs> À, không, mình cũng không, gọi là, chủ động đâu, mà bọn mình cái cái cái cái tình bạn của bọn mình thì nó cũng diễn ra một cách rất là tình cờ thôi, đấy là bọn mình quen nhau qua một cái lớp học thêm. Thế, thế là gặp nhau thì ừ, bạn ấy là một cái người mà mình đã theo dõi từ trước đấy ở trên mạng xã hội rồi, thế nên là mình cũng, gọi là, chủ động mình bắt chuyện, mình nói chuyện và sau đấy là mình mới tìm hiểu bạn ấy sâu hơn.
À. Ồ! Tức là bạn cũng là theo dõi cái bạn đó trước đó rồi, ở trên mạng rồi, xong rồi tình cờ lại lại học chung với bạn ấy, đúng hông? Kiểu như vậy. Wow! Cũng cũng khá là trùng hợp. <laughs>
Ừm. Ừm. <laughs> Ừ, đúng rồi đó. Ừm, thì nói chung là sau đấy thì mình mới nhận ra là, ừ, mặc dù là những cái mà bạn ấy đăng tải lên, bạn ấy thể hiện ra thì, ừm, có vẻ như là cuộc sống của bạn ấy rất hoàn hảo, nhưng mà bạn ấy cũng gặp những cái khó khăn, bạn ấy cũng có những cái trăn trở về mặt tâm lý riêng ấy. Và bạn ấy cũng nói với mình là, ừ, bạn ấy tìm được cái sự cái niềm vui và cái sự công nhận của người khác qua mạng xã hội, và đấy là lý do tại sao bạn ấy luôn luôn bạn ấy chia sẻ những cái hình ảnh như thế, chứ không phải là bạn ấy hoàn hảo như những cái gì mà bạn ấy thể hiện ra.
Đồng ý. Ờ, ừm, mình hiểu.

<chuckles> Mình hiểu, mình hiểu. Nói chung là cũng rất là khó chịu, đúng hông bạn? <laughs> V vòng lập mà, ừm, ừm. Ừm.
Ừm. <chuckles> Ừm, nói chung là thực ra là ừ, kiểu, mình không có khó chịu với người ta đâu. Ờm, không có theo cái kiểu ghen tị với cuộc sống của người ta thì sẽ nghĩ là "Ôi, trời ơi, tại sao cái người này người ta khoe khoang thế, người ta, ờ, kiểu, ờ, ừm, thế này thế kia." Đấy, mình không có cái suy nghĩ đó. Mà chủ yếu đấy là mình sẽ nghĩ về cái cuộc sống của mình và mình thấy là mình bị thua kém ấy. Đấy, thì nói chung là nó là cái cảm giác như vậy, ừm.
Ừ, ừ, ừ. Ồ! Wow! Hiểu, hiểu, tức là cảm giác thua kém, đúng hông? Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, cũng, a, khá là khó chịu về cái việc cảm có cảm giác đó á, tại vì căn bản á là bạn biết hông? Người ta á đăng lên mạng thì người ta sẽ thường sẽ đăng những cái là tốt đẹp nhất mà, người ta đâu có khoe mấy cái xấu xí đâu bạn, đúng không? Đó, cho nên bạn đi đem thứ đó là tính ra là bạn cũng đang so sánh cái vấn đề, ờ, cái ngày thường của bạn với những ngày đẹp nhất của người ta. <giggles>
Ừm, chính xác. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. <chuckles> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Và mình nghĩ là đấy là một cái vấn đề mà rất là nhiều người đang bị ảnh hưởng ấy, đấy là những cái tâm trạng chung của rất là nhiều bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn nữ ấy, thì là các bạn ấy rất là dễ bị cái cảm giác là đem bản thân đi ra so sánh với những người khác và so sánh với cả những cái hình ảnh đẹp, hay là thậm chí đã qua chỉnh sửa ấy thì là người ta sẽ cảm thấy tự ti và cảm thấy bị mất tự tin về bản thân mình. Ừm.
Ừ. Ồ. Đồng ý. Ờ, hiểu. Đồng ý, đồng ý. Vậy thì á, không biết á là bạn có để ý là những cái lúc mà bạn, ờ, bị cái cảm giác mà so sánh với người khác nó nó xảy ra nhiều á, cảm giác mà thấy mình thua kém, vân vân á, là những cái lúc mà bạn thấy những cái gì ở trên mạng ta? Chẳng hạn như là con những cái tình huống mà, kiểu, ơ, những cái nội dung đồ đó, ơ, liên quan tới học hành hay là gia đình, vân vân, rồi hình hình có thể là họ đẹp quá hay sao đó? Hổng biết là bạn thấy những cái nào?
Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Ừm, ừm. Ừm. Thì là mình thấy là tất cả mọi thứ ấy, tức là nó nó là tổng hợp của rất rất là nhiều những cái hình ảnh mà mình, ờ, tiếp xúc với thường xuyên ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là những cô gái mà rất là xinh đẹp này, thân hình rất là thon thả, thân hình rất là đi theo đúng chuẩn của xã hội này, xong rồi, à, những người mà rất là giàu có, những người rất là thành công, mặc dù là còn rất là trẻ nhưng mà họ đã đạt được những cái thành tựu mà có khi là cả đời mình cũng không thể mơ tới được, hay là những người mà họ có thành tích học tập rất là tốt, đấy, họ cũng cho xem những cái bảng điểm, những cái học bổng mà họ dành được. Thì đấy, thật sự là có thể là nếu mà chỉ nhìn thấy một cái bài đăng như vậy thôi, thì chưa cảm thấy gì lắm đâu, nhưng mà nếu mà liên tục, liên tục nhìn thấy những cái bài đăng như vậy thì sẽ cảm thấy rất là tự ti về bản thân bạn ạ.
<laughs> Hiểu. À. Trời ơi! Ờ. Ờ. Wow! Hiểu.